Exatamente, combina com o meu tom de pele, então eu me sinto muito bem vestindo vermelho. E uma mulher de vestido vermelho, minha amiga, olha, não tem pra ninguém. <laughs>
Aham. Entendi. <laughs> É um arraso, né.
É. Não tem quem segure uma mulher de vestido vermelho.
U um vestido vermelho, um batom. Você gosta de basto você gosta de batom vermelho?
Olha, eu acho que eu depende muito do tom. É uma coisa que eu ainda luto muito, sabe, com com batom vermelho pra esc pra encontrar um tom que me agrade, eu não gosto de tom muito aberto de vermelho no no batom, sabe. Então
Aham. Sim. Sim. Uhum. Sei, gosta de uma coisa mais fechada, né, um tom mais escuro.
É, um batom vermelho mais, eh, mais fechado, que vá, ali, mais para o marrom, mas não tão escuro, que fica ali, entre um salmão, um marrom e um vermelho.
Sei. Entendi, <chuckles> entendi. É, com certeza deve não deve ser tão fácil, né, de achar essa tonalidade que você disse aí, com esses 3 tons misturados. Talvez você tente misturar, né, pra ver se consegue chegar no tom que você gosta.
Exatamente, exatamente, não É, trocar, assim, muitas misturinhas pra chegar ali num tom que eu ache agradável, porque eu não gosto que chame muita atenção, né.